Allora no, siccome mi parlavi del stile british che anche me piace molto, pr lo preferisco all'americano beh, un grande classico è "Black Mirror" perché, è è molto bello, no? Perché, comunque, ti reg ti racconta un futuro che, è dietro l'angolo, quindi ti mette al pericolo delle varie, ehm, dei vari pericoli. Molto bell senza americanate di tur
Sì. Ah-ah. Bello, bello, bello, molto bello. Eh, sì. Eh, sì. Sì. Sì, mi son mi son visto sì, esatto, esatto, esatto. M mi son visto il che c'era un film interattivo, anche, avevano fatto. Non so se l'hai visto, ora non mi ricordo il titolo, ha un nome strano. Eh, eh, eh. Mi son fatto quello lì da poco, perché ero sono ancora parecchio indietro con i "Black Mirror". Alcune non non sono tutte riuscitissime, ma poi mi pia però, comunque sia, per la media attuale è molto buono, e soprattutto mi piace sì, il fatto anche che non siano collegate.
Ah! Sì, l'ho visto, tanto tempo fa, sì, sì, sì. Sì, sì, l'ho vist No, no, non so dov Mh. È molto buono. Sì, è una serie che han eh, bravo, che ci sono sempre attori diversi, solo 1 stagione non gli è riuscita per niente, hanno provato a fare, tipo, un più horror che che fantascienza, e quella non mi è piaciuta, cioè, o non l'avrai ancora vist perché è una una delle ultim no, una delle ultime, è la sesta mi pare, che se hanno virato un po' sul troppo sull'horror e quindi ha perso di vericidità che, un po', è la è il segreto. Comunque, molto bello in generale le la serie.
Sì. Eh-eh. Ma cos'era, tipo nella seconda, o la terza? Era ah no, era okay, una delle ultime. Eh. Okay. Gn eh, eh-eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, sì. Eh, sì. No vabbè, comunque, sì, sì, sì, no, no, assolutamente da da da vedere, da vedere. Ehm sì.
Poi, ovviamente, ho visto "The Last of Us", ehm, non so se l'hai vista. E
Ah-ah. Ah-ah. Ne ho visto u u mhmm, una metà della prima, però, n non mi ha preso, te perché un po', ehm, avendo visto anche già, uhm, The Walking Dead, ne ho vista troppo di quello che avrei voluto vedere, e quindi mi ehm, ero un po' stanco, eh, onestamente. Te merita? Perché ho visto veramente 3 puntate, io.
Non ti ha preso. E Ah. Ah, okay. <chuckles> Io ho visto